D'après toi, comment le streaming a-t-il, heu, transformé le cinéma heu, puis aussi la télé?
Alors le le streaming a transformé les, heu les 2 modèles, cinéma et télé, et de plusieurs manières, heu, différentes. Hem
Ouais. Mmh mh C'est à dire?
Heu, déjà, heu, sur, hem sur la quantité de contenu
Mmh mh. Ouais, c'est vrai.
par rapport à à une télé, par exemple, tu prends une chaîne traditionnelle, heu, tu as un modèle imposé. Le modèle imposé, ce sera, heu, la grille des programmes
Mmh mh. Ouais.
et l'horaire.
Ouais, c'est juste. Oui, c'est vrai qu'avant tu choisissais pas, c'est enfin, tu t'adaptais à la télévision. C'est pas la télévision qui s'adaptait à tes moments, quoi.
Voilà. Voilà, exactement, hem, donc ça c'est pour la télé, ça c'est une des une des formes d'évolution. Pour le cinéma, heu, bah, tout simplement, heu, on passe plus par la case cinéma.
Mmh.
Heu, une plateforme de streaming. Et on l'a vu pendant le Covid, hein, ça leur pose aucun souci de se dire: «Bon, ben on va sortir directement le contenu sur nos plateformes.»
Oui, oui, c'est que ça avait beaucoup changé, hein, à ce moment-là. Mais toi, personnellement, hem, est-ce que, bah déjà tu étais tu es quelqu'un qui a grandi avec la télévision ou pas?
Voilà. Oui, carrément, ah oui!
D'accord, donc ouais, tu vois vraiment la différence. Est-ce que c'est quelque chose dont tu étais tu es nostalgique aujourd'hui, heu, justement, tout ce dont tu parlais, une grille de programme, heu, des horaires, heu, tu sais, heu, le film du dimanche soir, heu?
Alors honnêtement, non, pas du tout. Heu, j'ai aucune nostalgie par rapport à ça, hem, parce que déjà, hem heu de toute ma vie d'adulte, heu, j'ai toujours, heu, eu un un travail un petit peu particulier, à savoir que je travaillais en 3x8, heu, week-end et jours fériés. Donc, heu, par exemple, le JT de 13:00, heu, hein, si on prend ça, comme exemple. Heu, pour avoir un rendez-vous qui qui parle à tout le monde. Heu, quand je suis de matinée, que je finis à 14:00, c'est mort. Quand je suis de nuit, <chuckles> après c'est mort, je dors. Et quand je suis de soirée, bah, je suis en route pour le travail. Voilà, tout simplement.
Non? Mmh mh. Ah oui! Mmh ouais. Ouais, par exemple, ouais. Mmh mh. Ouais. Ah ouais, donc c'était pas du tout pratique pour toi. En fait, toi, le streaming, ça t'a même, heu, beaucoup arrangé, en fait?
Ah oui, carrément. Mmh, carrément, heu, donc ça c'est, heu, sortir de ce carcan-là déjà, ça ça offre la liberté aux téléspectateurs.
Ouais, c'est vrai.
Heu, la liberté de choix et la liberté de du quand.
Mmh mh. Oui, c'est sûr, ouais, ouais, tu choisis plus, ben, tu peux rattraper les choses, heu. B après tu peux dire: «il y avait le magnétoscope avant, tu pouvais enregistrer les programmes», mais mais le le replay, le streaming fait que, ben, tu choisis tes moments de détente quelque part. Est-ce que toi, hem, aujourd'hui, c'est quelque chose qui te facilite même la vie?
Exactement. Ah, bah, oui, carrément, hein. Bah, oui, parce que, heu heu, tu peux choisir ton moment, donc heu, quand tu as besoin, heu, et ta plateforme. C'est à dire que m même, heu, tu vas prendre un bain, tu prends ton téléphone. Rien t'empêche de regarder, heu, le dernier épisode de telle ou telle série pendant que tu es dans ton bain, tranquille, sur ton téléphone ou ta tablette.
Mmh. Aussi. Mmh mh. Ouais, non, c'est vrai, hein, mais, hem, est-ce que du coup, heu, c'est clair, ça t'offre une liberté pour toi, dans ton cas, heu, et pour beaucoup de personnes, hein, qui qui ont eu, heu, le le même problème de rythme et tout. Hem, est-ce que, quand même, tu as toujours l'impression de maîtriser les contenus que tu regardes ou tu as l'impression que tu es quand même influencé par les algorithmes? Tu vois, les contenus qui vont mettre être mis à la une. Est-ce que tu tu tu sens que tu peux quand même toujours choisir librement tes contenus?
N ouais. Alors, il y a la liberté de choix. Après, elle est, heu, il y a des tentatives d'orientation
Mmh mh. Mmh mh.
heu, déjà parce qu'on va te proposer, alors, selon les plateformes, hein, on va te proposer, heu, des contenus en adéquation, heu, toute relative et je mets des gros guillemets, hem, par rapport à ce que tu as pu voir
Ouais. Mmh mh. Mouais.
heu, précédemment. Après on va te proposer des contenus que les gens ont aimés. Heu, ce qui ne veut pas dire que ça correspond à tes goûts. Après évidemment, heu, on les plateformes vont mettre en avant, heu, les contenus qu'ils ont récemment sortis, ce qui ça, un cet élément-là est plutôt positif dans le sens où, heu, en fait, on te on va te proposer de la nouveauté.
Ouais. Mmh mh. Mouais. Mmh, mmh, mmh. Ouais. Ouais, du coup, ça t peut aussi te, peut-être te mener ou t'amener, pardon, à, mmh, aller vers des choses que tu regarderais pas? Est-ce que c'est le cas pour toi?
Voilà, donc ça, c'est bien. Heu, carrément. Heu, c'est comme ça, heu, par exemple, à qu'avec ma femme on a découvert pas mal de séries, heu, des pays nordiques. Heu, Norvège, Suède, Finlande, heu heu, et qu'on a qu'on a bien appréciées ou bien des, heu, des documentaires, heu heu, sur, heu, des phénomènes, hem, qui s
Mouais. Ah oui! Mmh mh. Mmh.
qui se sont passés, par exemple, aux États-Unis. Heu, ou bien, heu, de creuser les sujets qu'on aimait bien déjà de base, hem, et d'avoir, heu, plus de possibilités de choix.
Mmh. Mouais. Ouais, puisque c'est vrai que ça a internationalisé aussi les contenus. Tu as accès à un pléthore de j de de contenus, de films, heu, de de séries ou de docus, heu, qui viennent du monde entier. Ça, ça a quelque chose que tu apprécies, d'ailleurs?
Ouais, oui, oui. N oui, oui, oui. Bah, à partir du moment où il y a le où il y a, à minima, le sous titrage
Ouais.
heu, à ce niveau-là, heu, c'est, heu, entre guillemets, c'est du pain béni, hein, c'est
Mmh mh.
c'est des opportunités. C'est, heu, c'est du contenu, c'est, heu heu, de l'ouverture d'esprit, de la découverte. Heu, à ce à ce niveau-là, c'est une vraie réussite et ils s'y trompent pas, d'ailleurs, sur les documentaires, parce qu'il y en a de plus en plus, et ils partent même du principe que, p par définition, les gens ont pas forcément 2 heures pour regarder un documentaire et même si le documentaire à la base a été tourné sous un format 2 heures, ils font du d ils font du découpage.
Mmh. Mouais. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Ouais, heu, tu veux dire, hem, faire ça en plusieurs épisodes, c'est ça? OK.
Voilà, 3 part Ouais, exactement, 3 parties de 45 minutes, heu, et heu, force est de constater qu'à ce niveau-là, ça marche, ça marche très très fort.
Mmh. Mouais. D'ailleurs, c ça aussi, ben, c'est bien que tu le soulignes, les formats ont complètement changé par rapport à ce qui passait à la télévision avant.
N ouais. Mmh mh. Alors ça, il y a du bon et il y a du moins bon.
Ah, pourquoi?
Heu, le bon, c'est parce que, hem, on arrive à faire des séries en 10, heu, 8-10 épisodes, 13 max, heu, ultra qualitatives.
Mmh mh. Ouais.
Heu, et là, je parle pas de contenu, hein. Heu, quand on dit contenu, il faut bien savoir à à quoi s'attendre. Le contenu, ça va être la série, heu, qui va pas forcément te surprendre. Tu as déjà vu un petit peu ce qui s'est ce qui s'y passe dans d'autres dans d'autres séries. Tu as l'impression: «Tiens, heu, tiens ça j'ai vu là-dedans, ça, j'ai vu là-dedans». La série est sympathique, elle va te divertir. Tu vas regarder les 10 épisodes en 1 week-end, 1 semaine après, tu l'auras oubliée.
Mmh, mmh, mmh. Mmh. Ouais. Mmh mh. Ouais.
Voilà. Les séries ultra qualitatives, heu, et qui sont généralement les têtes de gondole, heu, ce sera du, heu, Game of Thrones pour HBO avec Westworld ensuite. Heu, ce sera du House of Cards pour Netflix, Orange is the New Black, heu, ce sera voilà, c'est ça, c c c'est les gros contenus qui sont bien mis en avant, heu, heu, Les Anneaux de Pouvoir sur Prime ou The boys, par exemple, voilà.
Mmh mh. Mmh. Mouais. Ouais. Mmh mh. Ouais des petites marques, heu, quoi, en tout cas. Ouais. Mmh ouais. Mmh mh. D'accord, et, heu, tout à l'heure, tu parlais justement de films, bah, de pendant le le covid, heu, que certains films ne sortaient pas au cinéma et étaient tout de suite mis sur des s des des plateformes de streaming de type Netflix. Ça, qu'est ce tu en penses? Parce qu'il y avait quand même une polémique dans l'industrie hem, dans l'industrie cinématographique qui est de ben, en fait, on est en train de tuer les cinémas. Est-ce que, heu, tu penses que c'est une bonne chose? Tu as pas d'avis? Enfin, comment tu vois les cette chose qui qui a énormément changé dans dans la façon de projeter des films?
Mouais, tout à fait. Alors, heu, sur ce sujet-là, on ne parlera que de la France, parce que c'est de la France dont il est question par rapport à cette polémique
Mmh mh. Bien sûr.
et, hem en fait, je trouve que l'ensemble des acteurs, heu, participants au cinéma français, pas des acteurs, heu, style Kad Merad, heu, les acteurs, heu, les gé les heu, les distributeurs, les producteurs, les acteurs, toute l'industrie du cinéma, le heu, le Centre National du Cinéma, heu, tous les organismes, hem.
Ouais. Mmh mh. Mmh mh.
En fait, c'est, hem c'est l'hypocrisie, heu, personnifiée
Ah, pourquoi tu dis ça?
hein, dans le sens où, hem en fait, ils ils ne ils ne voient que leurs propres intérêts alors que eux-mêmes font bien pire. Heu, je m'explique. Le CNC heu, admettons, tu veux faire un film. Très bien. En France, qu'est-ce qui marche comme film?
Mmh, ouais. Mmh mh.
Heu, on a les comédies familiales. Très bien. On a les, heu, les comédies romantiques, généralement avec un trio, hein: 2 hommes, 1 femme, 2 femmes, 1 homme et puis tu interchanges, heu, comme tu veux. Ça c'est, heu, tu auras juste une petite particularité à chaque fois, voilà. Et puis après, tu vas avoir le film social, heu, que ce soit la comédie sociale, le drame social, la satire sociale, heu, voilà. Voilà, c'est les 3 grands genres. Voilà.
Oui. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh, ça fonctionne ouais, oui. Mouais.
Si tu veux faire un de ces genres-là et que tu demandes un financement du CNC, tu auras aucun souci.
Mmh mh.
Tu auras pas non plus de soucis, vu que tu as un financement du CNC, à trouver un producteur
Oui.
à trouver un exploitant.
Aussi. Mmh mh.
OK? Heu, derrière, forcément, heu, tu auras moins de mal à trouver des acteurs
Oui.
et encore moins des acteurs bankable, heu. Dans ce cas là, on rentre après dans le cooptage, dans les dans le petit monde fermé où tu as, heu, une vingtaine de bonhommes et heu, une vingtaine de bonnes femmes que tu vois systématiquement, hein. Kad Merad pour pas le citer, c'est pas contre lui, c'est un état d un état de fait. Karine Viard, chez les femmes, par exemple. Voilà, heu, maintenant, admettons
Mmh mh. Moui. Mmh mh, mh. Mmh mh.
et je vais prendre le cas, heu, alors même s'il est controversé pour d'autres raisons, je vais prendre le cas de Luc Besson.
Oui.
Luc Besson quand il a fait Le Cinquième Élément ses financements, c'est pas en France qu'il les a eu.
Mmh mh. Il les a eu à l'étranger, heu? C'était, heu, tu peux rappeler? Ah, aux États-Unis, ouais, c'est ça.
Il les a eu aux États-Unis. Voilà, heu, quelles sont les stars qu'il y a dans en dans ses dans dans son dans ce film-là? Hormis, heu, Milla Lovo Jovovich qui, heu, qui de toute façon était sa femme à l'époque. Hem, comme, heu, ça a été le cas d'Anne Parillaud, qui a joué dans Nikita, hein. Il y a il y a ce petit côté-là. Hem, bah, c'était Bruce Willis
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais, ouais. Mmh mh.
Gary Oldman.
Oui.
Voilà, heu, encore une fois, pas des acteurs français.
Oui.
Voilà, heu et c'est un de ses films qui a le mieux marché, avec Le Grand Bleu.
Mmh mh mh.
Si on prend Léon. Léon, encore une fois, Gary Oldman, Natalie Portman, le film totalement tourné aux États-Unis, même s'il y a Jean Reno, le financement, moitié français, moitié américain.
Mmh mh. Ouais.
Voila. Si on prend «Valérian», film de science fiction, on n'aime pas la science fiction en France. On sait pas faire la science fict
Mmh, non, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui attire les publics et c'est pas valorisé. En effet, tu as eu tu as raison.
Non. Non, donc on le finance pas.
Mmh mh.
Donc, heu, au-delà de l'échec commercial du film, pour d'autres raisons, son financement il est venu de Chine.
Et oui.
En échange, il a dû bosser un peu pour des studios chinois, écrire des scénarios, produire, pas de souci. Mais son financement est venu de Chine.
Mmh mh. Oui, bien sûr. Mouais.
Voilà. En France si on veut faire un «Usual Suspects», si on veut faire un «Star Wars», si on veut faire un un western, il y aura pas. On va pas financer.
Mmh mh. Mouais. Mmh, mmh mh.
À à de rares exceptions près.
Mouais donc, heu, ouais tu soulignes vraiment une grosse fermeture sur les genres, heu, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure hein. Les castings et cetera en tout cas le le le mécanisme du cinéma en France, heu, bloque un peu tout du coup ces plateformes-là
Donc voilà. C'est ça. Alors qu'à côté de ça elles elles, elles produisent.
Moui.
Elles, elles veulent vendre en France. Donc s'il faut produire du contenu français, ça les dérange pas!
Mmh mh. Ouais, ouais.
Ça les dérange pas. Forcément, vu qu'il y a un succès qui vient derrière, ben ça passe pas par la case cinéma, bah ils produisent pour eux, ils diffusent chez eux. C'est leur droit le plus strict.
Mmh mh. Mmh.
Après, si un film marche en France, quelle que soit la plateforme, il a le droit de se présenter dans les festivals.
Oui, bien sûr.
N'importe quel film est une œuvre d'art à part entière et peut être soumis à à la critique et donc recevoir des prix.
Mmh mh. Oui.
Mais on estime en France que, s'il n'est pas passé par la case cinéma, il a pas le droit. Pourquoi il aurait pas le droit?
Mmh. Oui, alors que ça reste une œuvre, heu, cinématographique qui re correspond à tous les codes. Donc tu trouves que les plateformes ont, heu, libéralisent, en fait, le genre. Mais heu, qu'il y a quand même toujours des freins, parce que, heu, ce sera pas représenté dans les dans les festivals et heu, et pas éligible à certains prix, en tout cas.
Exactement. Ouais, tout à fait. Mouais, du moins en France.
D'accord, donc quelque part, pour toi, hem, le les 2 en fait, télé, cinéma c et le streaming, ça a énormément libéralisé les choses et puis, ça offre plus de perspectives donc, c'est, heu, globalement, tu dirais que c'est une bonne chose?
Moui. C'est une bonne chose. Après, hem, il y aura des points négatifs, heu, mais qui sont d'ordre, heu, plus technique. Par exemple, sur la durée des séries, les reconductions de, heu, de saisons, sur le le format de de films, sur la création de de contenus. C'est-à-dire qu'on crée des choses très qualitatives pour les mettre en avant et pour les mettre en avant, il faut une masse de contenu un peu lambda, un peu lisse, un peu moyen.
Mmh mh, comme quoi? Mmh mh. Mmh oui, oui, oui, c'est c'est une sorte d'hamo d'harmonisation aussi, un petit peu, des des formats. Des fois, tu as l'impression de voir le même scénario, mais à travers différents pays avec quelques spécificités culturelles. Mais la base, heu, c'est toujours la même, non?
Ah. Mouais. Oui. Oui, souvent, oui. Après, le le problème, c'est qu'il y a déjà eu le cas de de séries dont, heu, Netflix, heu, est venu dire: «Non non, là, votre série, heu, là, c'est un peu trop intelligent, il va falloir baisser le niveau. Heu, là, il y a il y a il y a un peu trop de d'effets spéciaux, on veut quelque chose d'un peu moins, d'un peu plus cheap donc baissez, heu, voilà.» Pour un petit peu lisser, mais pas dans le bon sens, pour que certains programmes, eux, soient mis bien mis en avant.
Ah oui! Mmh mh. Mouais. Et oui, bah, de toute façon, il y a toujours, finalement, des contraintes. Hem, c'est juste que, bon, la streaming a évolué, a fait évoluer la télé et le cinéma avec son temps et puis, de toute façon, maintenant ça appartient à à nos quotidiens, hein. Mais, heu, c'est intéressant ton point de vue, en tout cas. Tu as l'air d'être super bien documenté puis tu as donné des exemples super précis. Donc, heu, ça permet d'avoir un sorte de panorama hein, quand même, hein, sur, heu, sur la la place du streaming. Alors franchement, merci pour ton avis parce que c'était, heu, vraiment, heu, passionnant.
Toujours. Tout à fait. Et bah, surtout un grand merci à toi déjà pour, heu, pour avoir, heu, donné, heu, la possibilité de d'évoquer ce sujet-là et surtout d'avoir posé les questions pertinentes pour creuser vraiment dans dans le vif.